Tenho medo.
É, acho que é importante mesmo. Assim, quando você estava morando em outros lugares, assim, você já teve, né, eh, refúgios que foram diferente da cama, tá. Vamo mudar um pouco a resposta.
É. <chuckles>
<laughs>
<laughs> Ah, hum, não, n acho que não, eh, deixa eu ver em outros lugares? Diferente da cama, por que você quer tirar a minha cama? Mas é meu refúgio, mas agora tenho que ter refúgio em outro lugar? Você quer que eu dê a par resposta boni ai tem um cantinho na varanda tão legal, eu fico olhando os pássaros.
É. Não, não. Você tem que ter, é. E fora da tua casa?